Ciao.
Ciao, eccoci qua, ciao. <chuckles>
Eccoci. Allora, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di libri e di film. La domanda è: ti piace più leggere un libro o guardare un film? Tu cosa mi racconti di questo?
Mh-mh. Ah. Mhmm, mah, dipende. Uhm, penso che idealmente, uhm, il libro è più immersivo spesse volte perché, mhmm sì, sai, ti lascia più spazio per l'immaginazione, ti puoi appunto immaginare i personaggi come vuoi, uhm, costruirli nella tua mente, mhmm, questo genere di cose. Quindi, mhmm, è sicuramente
Certo. Assolutamente, sì, sì. Certo, giusto. È chiaro, è chiaro. Esatto. Dà più sfogo alla fantasia, diciamo così, in fondamentalmente. Certo, certo, è giusto, è giust il film invece ti fa vedere come il regista ha voluto, insomma. <chuckles>
Sì, esatto. Mh, mh, mh. E in più Certo, la sua interpretazione chiaramente. E poi si va più nei dettagli sicuramente con con il libro, nel senso che tutti i dettagli presenti in un libro in una trasposizione cinematografica non ci potranno mai essere, secondo me.
Esatto, esatto, certo. Chiaro. Mai, per forza. Sì, sì, sì, assolutamente, è molto più approfondito in tanti aspetti, poi te lo puoi proprio costruire nella nella mente come come vuoi, diciamo. Sono sono anche 2 esperienze molto diverse tra di loro, secondo me, fondamentalmente, quindi sono belle entrambi, ma è importante riuscire a a bilanciarle, e, secondo me dipende un pochino dalla da da dal momento, dalla giornata anche in cui si è, nelle nelle situazioni, no, cosa ne pensi?
Mh-mh. Sì, infatti. Mh, mh, mh. Sì. Mh, mh, mh. Sì, sì assolutamente. <sucks teeth> Poi dipende anche dal mhmm, dallo stato d'animo in cui ti trovi, questo può può influire, puoi
Esatto. Può influenzare molto, certo, assolutamente, sì, sì